الشغل الروتيني الأساسي بتاعك الثابت، تمام، امم.
آه، آه، آه، آه، الشغل الأساسي، أخُشّ كده آخد لي دُشّ، وآكل، وأشرب كوباية الشاي أو القهوة، وأقعد كده مع نفْسي كده دقيقتين، بابُصّ كده إيه، في السما أو باتأمَّل في الناس اللي حواليَّ، يعني قاعد كده في البلكونة ب باشوف الأجواء، حسيت إن الحاجات ديَّة عَمَلِت زي نظام إعادة تنشيط لعقلي أو إن عق يعني حسيت إن دماغي بقت أحسَن أو ك يعني ك ك كتركيز وكده بقى أحسَن. فبعد كده بقى إيه، أقوم جاي رايح داخل المكتب، قاعد مِشَغّل موسيقى هادية كده
امم. آه. جميل. امم. امم.
ومع نَفْسي وقافل على نَفْسي آه وباشحن طاقتي.
بتشحن طاقتك، أنت كده كأنك بتشحن طاقتك، تمام.